Olha, essa é uma pergunta bem difícil de de responder, sabe, porque como eu te falei, né, eu acho que tudo é importante, sabe, eh, eu preciso parar pra poder conversar comigo mesma e entender qual é realmente a prioridade do momento, sabe. Porque, além de tudo isso, eu eu sou editora, então eu trabalho com o livro de outras pessoas, né, eh, então eu tenho esses projetos exatamente, exatamente. Então, assim, são projetos que têm, eh, uma linha de tempo que eu preciso cumprir com com a cliente, então, com certeza, eu dou prioridade pra eles, né, hã, por essa razão. Mas não me ocupa o meu tempo todo, sabe, então eu ainda tenho tempo de fazer o o meu pessoal, né, que que na verdade, não é remunerado, mas é o que é muito gratificante pra mim, sabe. Exato, exato. Então, eh, eu acho que, assim, os livros que têm eu tenho vários em abertos, começados e não terminados. Eh, os livros são projetos que demoram mais, né, porque eu preciso tá ali, dedicar e tal. Agora, os e-mails são projetos que, às vezes, em 1 dia, em 3 horinhas que eu tenho, eu consigo escrever uns 10. Sabe como?
Uhum. È. Aham. Mais 1. Uhum. Sim, sim. Entendo. Uhum. Claro que também tem é importante, claro, eu entendo. Uhum. Exat você consegue <chuckles> concluir. Hum, como?
Exato. É. Então eu talvez eu consiga conciliar, eh, essas 2 coisas, eu só preciso escolher, tipo: "Ok, qual livro", <chuckles> né, "...que eu vou continuar primeiro?" e colocar u colocar uma meta, tipo, de escrever 10 e-mails por semana pra poder estar ali um pouco já adiantado, porque se eu tiver que parar por 1 mês pra poder trabalhar numa fase do livro que é mais puxada, daí eu posso não escrever por 1 mês, porque eu já tenho aqueles 20 escritos, que eu escrevi em 2 semanas, sabe.
Uhum. Claro. Isso, isso.